Dass die Glühlampen, äh, die der Hausmeister bei meiner Mutter eingesetzt hat sind nicht die richtige Farbe. Äh äh, es hat mir tat
Und da du hast du dich drum gekümmert oder wie habt ihr dann
Ne ja, 1. mal, das das ist aus dem Streit hervorgegangen, dass ich mich um solche Sachen kümmern muss, von neuntausend Kilometern weit weg, ja, von Amerika aus. Aber gut, hatte ich gemacht und dann schickt sie mir 'ne SMS mit dem Bild, ja, dass dass die Glühbirnen die falsche Farbe sind und und da habe ich so eine Wut gekriegt. Ich habe d ich habe bloß zurückgeschrieben, schönen Adventssonntag dir auch. <chuckles>
Von Amerika aus. Okay. Okay. Ja, das Ja, das ist natürlich es äh, is es ist schon 'n bisschen schade, dass allein also schon allein für die Mutter würde ich sagen, dass sie das, äh, halt das ja es wäre natürlich schon sehr schön, wenn wenn ihr das irgendwie, ähm, hinkriegen könntet, dass ihr
Ja.
weil, äh, di leidet die Mutter n da darunter, wenn sie eure Beziehung sieht, hm, dass sie so schlecht ist, würdest du sagen, oder
Das f kann ich das kann ich dir gar nicht sagen. Sicher wär's netter, wenn wir uns verstehen würden. Äh, eher leidet mein Neffe, der der spricht's auch aus. Der sagt immer zu mir, äh: „Vertragt euch doch bitte“, aber ja, der kennt ja, ihr Sohn ihr Sohn, aber er kennt eben größtenteils ihre Seite der Geschichte
Also ihr Sohn. Ihr Sohn, der Sohn von deiner Schwe Ah, okay.
und ja.
Mhm. Und die sin die ist natürlich einseitig wahrscheinlich, oder?
Mhm, ja, auf alle Fälle.
Da erzählt man sich, äh, ja ich habe mit meiner Schwester auch sehr, sehr viel gestritten, extrem. Also, wir haben uns so stark bekriegt, immer in der Kindheit.
Mhm, mhm. War da auch ein großer Altersunterschied.